A insegurança está levando a compulsão, a ansiedade.
Sim. E me diz uma coisa, fora fora a terapia, que eu acho que eu posso procurar alguns grupos de apoio, até sem gastar muito dinheiro, você tem alguma outra dica para me dar?
É um impulso. É porque Sim, você para pode procurar online. Olha, você faz exercício físico?
Faço.
Eu ia te falar do exercício físico, de uma dança
Uhum.
de repente, um esporte que já se sabe Ess
Alguma coisa que me me me de me tire do foco, né.
exatamente, mas uma coisa também que te dê prazer.